Das mit dem Gewissen ist so 'ne Sache, ja. Also, ich würde so weit gehen zu sagen: „Okay, es macht jetzt für die Umwelt keinen Unterschied.“ Wenn du jetzt bei Google fragst und bei ChatGPT fragst oder bei irgend 'ner anderen KI fragst, es wird aktuell zumindest in über 90 % der Fälle immer eine KI-Zufa Zus äh, Zusammenfassung geben, ja. Und das ist bei jeder KI, ob das jetzt Gemini oder ChatGPT oder Perplexity ist gibt es immer eine KI-Antwort, und die wird immer durch irgendwelche Rechenzentren generiert. Das heißt, für die Umwelt macht das prinzipiell keinen Unterschied. Es ja, gibt immer 'nen gleichen negativen Effekt, ja?
Okay. Mhm. Ja. Okay, ja.
Ähm, und woher kommt denn dieses diese Unsicherheit? Du hast ja gesagt, du hast nicht nur ähm, diese Umweltimplikation im Kopf, sondern auch so 'n bisschen ethisch-moralisch. Äh, wie ist das, wenn ich mal fragen darf?
Ja, also, mir ist halt wichtig, mein eigenes Gehirn zu nutzen. Also, ich meine, ich halte mich jetzt nicht für die schlauste Person der Welt, aber ich bin schon irgendwie schlau, also, im Sinne von ich lerne auch gerne neue Sachen. Also, zum Beispiel mag ich es, 'ne neue Sprache zu lernen oder mal, ähm, weiß ich nicht, 'n Buch von 'nem Autor zu lesen, der ein bisschen komplizierter schreibt. Da muss man halt irgendwie 30 oder 50 Seiten lesen, da muss man sich so 'n bisschen durchquälen. Aber dann kommt so der Punkt, wo's dann auf einmal richtig Spaß macht. Weißt du? Und ich mag solche Sachen. Und, also, manchmal habe ich halt das Gefühl, dass diese KI uns einfach zu so richtig dummen, äh, Kleinkindern macht. Also, na, ich weiß auch nicht, weil man kann dann halt dieses Ding halt schnell alles fragen, anstatt darüber nachzudenken. Aber das sind dann auch manchmal frage ich auch so richtig so so 'n bisschen so überflüssige Sachen. Also, so was wie, äh: „Ich packe meinen Koffer für die Berge. Ähm, habe ich noch was Dringendes vergessen?“ Oder irgendwie so. Und sorry, da kann man ja eigentlich auch selber eben drüber nachdenken. So schwer ist das jetzt nicht.
Mhm.